そうですね、はい。
うん、だからそのその日本にある印鑑証明とか、そのいろんなほら、あの、ここ、ほあ、ほあの、保険の、なんか年金とか保険に対する手続きとか
うん。 うん。 はい。うん。 そうですね。
そう、持ってるその不動産とか資産についても、なんか、その、非移住者になるためには、なんかちょっとあんまり何て言うんだろう、住所こっちに住居を残していったらいけないとかあるんですよ。
うーん。 はい。 ああ、そうなんですか。
うん、で、私のい持ち家があって、そこをやっぱ賃貸に出さなきゃ、自分がいつでも帰ってこれる状態で、ここを賃貸に出さずに行っちゃうと、なんか非居住者として認められないとかあるんですよね。
うん。 うん。 ああ。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。でもそこはやっぱ非居住者にしないと他の国での居住者になることができないということなんですね。
はい。 まあ、ずあの、税ぜいしつ税金とかの問題で、ちょっと、うそのそその後にやる仕事ん対してその課税が日本でされるとちょっとおかしなことんなるんで。
うーん、はい。 うん。 ああ、なるほど。難しい問題ですね。
はい。 そうなんですよ。
うーん、な、しうん。
だからそこをクリアにしなきゃいけないっていうので、すごくやっぱり神経も使ってるんですよ。日本に口座銀行口座も残せないし
はい。 うーん。 はい。はあ、うん。
日本の携帯電話も解約とにかく日本日本にその居住してるみたいな可能性があるみたいなことすべて排除しなくちゃいけなくって。
うん、うん。 うん。 なるほどですね。うーん。
携帯電話も解約しなきゃいけないし
はい。
なんかね、そういうのがなかったら、その安いプランででも
うん。
その、携帯番号を生かしておいて、そのうーん、なんかそのいバッて日本に帰ってききた時は、それが使えるようにしとこうかなって思ってたんですけど
うん。そうですよね。 うん。 うん。 うーん、それすらもできないんですね。
はい、それすらもできないから、その向こうに行ってだからクレジットカードとかも、もう日本とのほら、日本の銀行とかのクレジットカードが全部使えなくなるから
うーん。 はい。うん。 ああ、そうですよね、なんか住所とかもなくなるとなると、そうなりますもんね。うーん。
そうなんです、はい。なんか証券会社の口座もし閉じなきゃいけないし
はい。うううーん。
銀行口座も解約しなきゃいけないし
はい。
なんかそういうのをそのなんか、じゅ順序的にそんないもうギリギリにしないとだやっぱり不便なこともあるわけじゃないですか。
うん。 うん、ふん。 そう。そうですよね。まあギリギリまでこちらでは生活がありますからね。
そうなんですよ。その家のその結局ね、家の中の整理にしたって、最後のギリギリまではここのお家にいて、ここから旅立つわけなんで。
うん。 うん。 そうですね。 うーん、確かに。
まあ、その荷物の整理とか
うん。
物もいっぱいあるしますし、その賃貸まあ、賃貸契約してくれる人はちょっと探したんですよね、もう。
うん。 あ、そうなんですか。それは見つかることができたんですか？
はい。 できました。